Beh, diciamo che, mhmm, in realtà anche a livello personale, dato che mi trovavo in una situazione in cui mi sono trasferita in un posto nuovo, uhm, in una comunità molto piccola, dove ovviamente conoscevo avevo già iniziato a conoscere tante persone, però ecco, ehm, non ero mhmm, diciamo non ero ovviamente avevo non avevo la sensazione di essere parte della storia del posto, non ero cresciuta lì, qui non avevo tutti quei contatti che invece la maggior parte delle persone, av essendo cresciuta insieme, e l e quei ricordi, quelle memorie. E l il partecipare a questi eventi mi ha sicuramente fatto conoscere più persone, magari quelle che, uhm, per necessità di cose non vedevo tutti i giorni, perché avendo magari svolgendo d avendo degli orari diversi, svolgendo delle attività diverse, non riuscivo mai ad incontrare, magari soprattutto persone anziani, che non vengono magari spesso al bar e che quindi, mhmm, con cui è difficile magari fare una conversazione se non c'è l'occasione. A volte magari anche persone un po' più timide. Soprattutto considerando che io in quel posto sono straniera, e quindi magari a volte per qualcu per i più spontanei non c'è problema e quindi si approcciano anche per curiosità. Ehm, mi si sono approcciati fin da subito, abbiamo creato dei legami, magari per le persone un po' più anziane o ehm, o comunque un po' più timide, non c'era mai stato l'occasione veramente di trovare uno spunto di conversazione per avvicinarsi, magari un po' intimidite. E quindi, mhmm, per me diciamo mi ha dato, uhm, veramente una ehm, un la possibilità di sentirmi parte della comunità e, mhmm, dare anche a tutti una chance di ehm, di avvicinarsi senza timore, perché poi in quei contesti, ehm, a parte che c'è tantissimo ehm, tantissimo alcol <chuckles> che già un po', ehm eh, abbassa un po' le inibizioni Esatto, abbassa un po' le inibizioni di di tutti. E e dico alcol in senso buono, nel senso sono tutti prodotti locali, uhm, naturali, uhm, fatti dalla comunità, che vengono condivisi con gioia. Ed è anche poi un po' quello lo scopo di, ehm, condividere quello che si è prodotto, ehm, durante l'anno, bah, poi a seconda del tipo di celebrazione. E poi anche, musica. Ecco, ci sono tantissime cose per cui, ehm, ci si può magari incontrare, magari ballare insieme, poi da lì scaturisce una conversazione, uhm, o provare il prodotto tipico di una persona, fare due chiacchere. E sì, quindi si finisce per, veramente, unirsi. Ehm, sì questo era
Mh-mh. Certo. Mh, okay. Avevano. Mh. Mh-mh-mh. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Una mano. Certo. <laughs> Okay. Una mano. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Ts certo. Mh-mh, assolutamente. Certo. Mh-mh. E ti ricordi magari un un momento in cui appunto c'è stato il primo approccio, la prima chiacchierata, no, con quelle persone che magari erano un pochino più anziane, ecco, e non avevi avuto l'opportunità di poterci parlare prima, o le persone un po' più timide. Ti ricordi insomma la sensazione che hai provato in quel momento? Magari se anche ti hanno dato poi dei consigli, uhm, non so sul su dove vivevi, che cosa potevi comprare, uhm, nelle a durante quella festa.

Sì, sì, assolutamente. Allora, diciamo che, in generale essendo un posto in campagna, un piccolo villaggio, uhm, quasi la maggior parte della popolazione, è una popolazione di anziani. Ovviamente in media, ehm, è è molto più fu <chuckles> sono molto più, diciamo è che è lo zoccolo duro, uhm, del dei cittadini, ecco. Ehm, però e quindi io già conoscevo, gran mhmm, diciamo, ho iniz ho conosciuto ho iniziato a conoscere ne ehm, nel tempo, nei mesi, moltissime persone. Però, ovviamente c'era chi, uhm, soprattutto forse s uhm, sai le le le signore, le le donne, che per tradizione, tendono a stare molto di più a casa, uhm, quindi, mhmm, di solito c cioè ho conosciuto forse prima tutti i mariti, ehm, e poi i mariti, alcune alcune donne che venivano, <sucks teeth> uhm, magari, non so, le persone del bar, quelle le conoscevo meglio perché era, luogo di ritrovo, mentre ecco, tutte le le le donne che magari a volte, sono anche un po' più intimidite, ehm, o n non non escono tanto di casa anche per magari problemi di motilità, e e in quel caso, è stato veramente un bell'in si un bell'incontro, anche perché si supera un po' quella diffidenza iniziale, almeno per me c'era il desiderio di fargli superare quella diffidenza nel parlarmi, perché, uhm, diciamo per fargli capire che comunque sono in grado di comunicare, perché spesso eh, si le spesso le persone pensano sei straniero, non sai parlare diciamo bene la nostra lingua, quindi magari, e e lo essendo che la maggior parte di loro non parla bene l'inglese, a volte si sentono intimiditi ad approcciare qualcuno che sanno che non è di lì, proprio per paura di non saper cosa dire. E invece, ecco, quello ha sicuramente dato lo la la l'opportunità per, ehm, per rompere il ghiaccio e fargli capire che ma poi come hai detto tu, ehm, c'è questa componente, ehm, la componente della solidarietà, ehm, della diciamo del senso di comunità perché, in queste occasioni si mhmm, si scoprono tantissimi tantissime cose che poi vengono utilizzate dopo. Mi spiego, come hai detto tu, cioè eh si chiede consiglio su che cosa fare in un determinato s mhmm, in un determinato mom momento, non so, un qualcosa che hai a casa, che, mhmm, stai qualche progetto che stai seguendo
Certo. Mh-mh, immagino. Sì. Certo, sì. Mh-mh. Certo. Assolutamente, sì, può capitare. Mh-mh. <chuckles> Sì, ovvio. <chuckles> Certo. Mhmm. Assolutamente. Mh. Certo. Mh-mh. Certo, questo è molto bello come come cosa, no, nel senso anche di dare i consigli e quindi di sentirsi parte integrante magari di una comunità tanto quanto di una famiglia, no, e magari il nonno che ti dà magari la uhm, non so, il consiglio su come cucinare un determinato alime alimento rispetto ad un altro. Questo è molto bello e e particolare. E c'è stato magari un momento in cui, uhm, hai visto qualcun altro sentirsi fuori luogo e tu lo hai aiutato, invece poi a entrare a far parte della comunità?
Sì. Esatto, è proprio quello il senso. Esattamente.